Pernah sih ngerekam, Kak, tapi ketika direkam itu enggak tau kenapa aku tuh enggak suka sama suaraku sendiri, Kak, tapi padahal orang lain bilang, "Lumayan." <chuckles>
Mmm. Oke. Oh, tapi mungkin tergantung kali di mana kamu ngerekamnya. Mungkin kalau di kamar mandi jadi bagus, tapi kalau di tempat lain mungkin jadi kayak gimana gitu.
Sebenernya, apa ya, aku tuh juga punya vokal grup dulu kan di kantor, tapi nyanyinya. Terus kaya, e mau didengerin nyanyinya rame-rame pun kaya enggak pernah mau aku ngedengerin gitu loh, Kak. Kayak menurut aku aneh gitu loh suaraku, tapi padahal orang-orang bilang, "Bagus kok." Kata dia, tapi aku aja yang enggak suka. <chuckles>
Oke. Oke. Mhm. <chuckles> Ah. Mau yang gu i heeh, mungki <laughs> Nah tadi kembali ke Beyonce, tahun berapa sih lagu itu?
<chuckles> Eh, itu tuh sebenarnya lagu tahun ini sih tahun 2000-an, Kak, kalau enggak eh, dua rib iya bener dua ribuan dua ribuan, kayaknya 2005, 2006 gitu deh.
Tahun dua ribuan ya, oke.

Mmm. Nah, kalau menurut kamu ini sebenarnya apa sih bagian yang paling menyenangkan orang untuk untuk supaya bisa untuk karaoke gitu loh Kak, ngebela m ngebelain mau karaoke nyanyi itu, apa sebenarnya yang mendorong seseorang itu untuk kok bisa suka karaokean gitu loh, dibanding hanya sekedar natural aja nyanyi sambil jalan atau sambil ngerjain sesuatu gitu? <chuckles>
Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Yang pertama pasti bosen ya Kak, atau nggak, eee, gabut gitu kan. Kedua bisa jadi teman. Tiga, biasanya itu tuh dijadiin orang sebagai media untuk melepas stresnya sih biasanya sih, karena kan ketika misalnya Kakak kat Kakak tadi kas pas kita ngerjain sesuatu atau pas lagi kerja itu kan kalau misalnya nyanyi kan teriak ter apalagi teriak-teriak kan, pasti itu mengganggu sekitar gitu loh, jadi kayak makanya mungkin orang orang suka karaokean tuh mungkin untuk melepas stresnya gitu loh ataupun misalnya lagi bosen, jadi kayak lagi pengen aja gitu.
Oh. Oh. Wow. Mmm. Mmm oke. Ya, oh.